Exactamente, sí. Entonces, este, alguna vez en en los domingos que se ponía como el tianguis local de de mi de donde vivía, eh, vi un ring de de juguete en jaula, era enorme. Y y me acuerdo que le dije a mi papá: "Oye, ¿me lo compras?". En ese entonces, pues era eran los juguetes un poquito, mm, bueno, ese tipo de juguetes eran un poquito más caros, ahorita ya afortunadamente ya no son tan caros, pero en ese entonces, pues sí.
Ujú. Ah, ya. Okey. Okey, pero ya creciste, ya que ya para qué, ¿no? <laughs>
<chuckles> Pues, eh, pues, todavía tengo la ilusión de comprármelos, pero
Pero ya es como coleccionables, ¿no?
Ándale, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero en ese entonces, este, pues sí eran como para para jugar y le dije: "Oye, ¿me lo compras?". Y me dijo: "Vamos a ver cuánto cuesta".
Como el recuerdo. <chuckles> Ajá. Sí. Ajá.
La verdad es que cuando nos dijeron cuánto costaba, yo sí dije: "Chin, no, va a decir que no." Pero afortunadamente, este, eh, sí estaba caro. <chuckles>
<laughs> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto fue? ¿Cómo cuánto más o menos?
Pues, ¿qué serán? Es que, tu ¿Qué? ¿Cuánto ha pasado de eso? También han pasado como unos 15 años, tal vez, trece, trece, quince años.
¿15 años? O sea o sea, ¿cuántos años tenías?
Tenía como 12 años, 11, yo creo.
Okey. No, pues ya
Iba iba en primaria, sí. Sí, ya tiene bastante. Este, y en ese entonces eran más o menos, ¿$400 pesos? Me parece.
Ajá.